Ты знаешь, вот когда я ещё жила в Украине, для нас чаепитие это такой прям важный какой-то ежедневный ритуал, особенно зимой. Это просто вот, э, а я не знаю, и даже летом. Вот зимой мы чаще пьём какой-то чёрный чай с лимоном, да, а летом это какой-то Да, летом какой-то трава ну какая-то трава в основном или зелёный с мятой. Что-то тако
Ага. Мгм. Горячий. А, то есть Мгм. А, э, прям вот, э, сами собираете или, ам, покупной?
Ну, смотри, мята есть у нас. Ну е с нет, ну зелёный чай мы не можем собрать, потому что как бы, м Да.
Не не не, это понятно. Но, э, знаешь, иногда бывает типа, а, всякие ягодки можно пособирать, а, там листики мяты, например, и вот это всё в чайничек. И прям такой аромат там потрясающий.
Да, да, есть. Ну, смотри Это просто супер. У меня вот во дворе растёт калина. Это такие ягоды кислые. Они ещё считаются, не знаю, это правда или миф, что они сильно полезны. Ну, у нас
Ой, как классно. Да-да-да. Ну возможно, да. Кстати, я слышала, что вот всякое такое кислое, оно содержит много витаминов, там витамин С как ми как минимум, мгм.
Да. А. Тоже. У нас, да, есть такой вот, как бы, э, такой вот, э, стереотип, что калина это прям супер полезно, особенно когда вот какой-то сезон там простуд.
Ага, так.
А её она же зимой висит вот это на ветках, её не надо трогать. Ну, она продо ну, спокойно переносит зиму и наоборот, когда ты её там срезаешь, она такая, жухнет. А вот когда она висит тут на морозе, она такая свеженькая получается.
Да, да, это такая ягода. Мгм. Н-да, да, да.
И вот мы получается, вот прям ритуал такой у нас есть, особенно вот когда, э, выходной. Боже, я вспоминаю прям я не знаю, плакать хочется. Когда вот это выходной, и вот, э, хочется вот, этой какого-то такого, я не знаю, как-то вот этой калины Да. И вот мы выходим, срезаем веточку этой калины, вот прям в чашке с вилкой её давим сахаром. Вот сахар и вот эти ягоды давишь, давишь, давишь
Ой, так так, ага. Терпкого, кисленького, да. Мгм. Ага. Ой, да-да-да. Это это вообще, мгм.
заливаешь кипятком. Это так вкусно, вот такой какой-то бодрость такая появляется. Вот есть у нас такой ритуал, вот мы все как-то за зиму получается срезаем, ну, вот эту калину всю. Вот прям всегда свежую, да, мы пьём.
Ага. Ой, да? Мгм мгм. Слушай, класс.
Хотя я знаю, вот, раньше там некоторые прям банку давили с сахаром и тоже как бы просто ложечкой ложишь, ну.
А, то есть уже, ну как бы такая заготовка получается, да?
Да, мы прям, вот с дерева, а летом у нас есть, ну вот, э, разные травы кстати.
Так, а расскажи про какой-нибудь вот свой, а, любимый микс. А, ка какие, м, травы ты использовала, э, чтобы создать вот такой вот ароматный напиток?